ก็คือเหมือนด้วยบริบทของเขาอะครับกับบริบทของเราเนาะ ต่างคนก็ต่างโตมาด้วยแบบหลากสังคมอะครับ ก็เรา เราก็ไม่ได้ เราก็ไม่ได้ไปว่าเขาว่า เออ เขาไม่มาคุยเรื่องบอลกับเราแล้วเก็บไปคิดน้อยเนื้อต่ำใจ เพราะว่า เออ สังคมเขาก็คงโตมากับบาสจริง ๆ แหละ อย่างเงี้ยครับ
อือ อืม อา อ่า เราก็พยายามที่จะปรับให้เข้ากับเขา แล้วเป็นอย่างงี้อยู่นานไหม? หมายความว่า เราต้องไปแต่งตัวแบบที่ไม่ใช่เรา ฟังเพลงไม่ใช่เรา หรือว่าต้องฟังเรื่องที่เขาคุยกันแล้วเรา เอ๊ย เรายังไม่เก็ตเท่าไร อะไรเงี้ย
โอ้โฮ เป็นอย่างงั้นอยู่ประมาณได้เทอมหนึ่งครับ พอเทอม สอง ปุ๊บเราก็รู้เลยว่า เออ มัน มัน มันไม่ใช่ตัวตน <chuckles> ก็คือช่วงเทอมหนึ่งก็อาจจะสัก 4 เดือนเนาะ ปีการศึกษาหนึ่ง เงี้ยครับ โอ้โฮ ซึ่งมันเป็นช่วงที่ว่าเรา เราค่อนข้างจะ เอ่อ ต้องปลอมตัวเหมือนกับเราพยายามที่จะใส่หน้ากากอะครับ เพื่อเข้าหาพวกเขาอะ เพื่อที่เราจะ
โอ้โฮ โอ้ นานอยู่นะคะ เทอมหนึ่งเนี่ย ค่ะ อืม แล้วอะไร คือสิ่งที่ทำให้เรารู้ตัวตอนนั้น?
คือเราก็รู้สึกว่าเรา เราถึงจุดเนี้ย มันด้วยความว่าเรา เรารัก เรื่องเรื่องหนึ่งเลยที่ ที่ทำให้ เราเปลี่ยนนะ คือเรารักกีฬาฟุตบอลตรงเนี้ยจริง ๆ แล้วเราอัดอั้น เราอยาก คุยเรื่อง เรื่องบอล จริง ๆ ใช่ครับ <chuckles>
อา คือไม่รู้จะคุยกับใคร แบบว่าแมตช์เมื่อคืนนี้เกิดอะไรขึ้น ฉันพูดกับใครไม่ได้เลย
เออ ใช่ เหมือนหนังอะเวลา เวลา แม้แต่เด็กเนาะ เราดูหนัง เงี้ย เราก็อยากเอามาคุยกับเพื่อนหรือได้มาแชร์มุมมองแลกเปลี่ยน อย่างเงี้ยครับ แต่ แต่พอเป็นเรื่องบอลอะ มัน มัน มันอัดอั้นมากเลยนะคุณ มันแบบมีเรื่องอยู่ในใจอยากจะพูดก็พูดไม่ได้ พอพูดไปอะ เราพูดลง คือเราไม่ได้ ค พูดแค่ผิวเผินอะครับ เราลงเป็นแบบสิ่งที่เราอินที่เราสนใจจริง ๆ อะ แล้วสิ่งที่เราได้กลับมาจาก เพื่อน กลุ่มนั้นมันจะเป็นแบบ "อ๋อ เหรอ? โอเค รับรู้แล้ว"
ค่ะ อือ ค่ะ อ้อ อ๋อ มันก็เหมือนเวลาที่เขาคุยบาสเราก็จะแบบ "อืม ๆ อ๋อ ๆ" อะไรอย่างงี้
ใช่ แต่เราก็ "อ๋อ เออ ๆ" เขาแบบว่า ค เหมือน เหมือนกับเราพูดความสุดยอดของ ของแมตช์นี้ ของแบบ เออ นักกีฬาคนเนี้ย เขาก็จะแบบ "อ๋อ เหรอ? เออ ๆ ๆ" เออ ใช่ครับ มันก็มีความรู้สึก เออ มันก็ แต่เราก็ทำอะไรไม่ได้ครับ เพราะเราก็เข้าใจว่าบริบทที่เราผ่านกันมา เออ
นักฟุตบอล อืม อา เศร้าเลย ว่า เขาไม่ได้โต อ เขาไม่ได้สนใจในสิ่งนี้
ใช่ครับ เราก็เลยปรับใหม่เลยว่า เทอม 2 อะเรา เราจะไม่เป็นแบบนี้ต่อไปแล้ว โดยที่เราก็ไม่ได้คี เอ่อ เริ่มความคิดใหม่ว่า เราจะไปเริ่มสร้างเป็นกลุ่มใหม่ที่มันเข้ากับเรานะครับ คือเราก็ จะไม่พยายามที่จะปลอมตัวเข้ากับสังคมนี้แล้ว เข้ากับกลุ่มเนี้ย เออ เราก็จะ
อะฮะ ก็ใช้ชีวิต อา ทีนี้เรา เราจะอยู่เป็นเป้านิ่งมั่งแบบว่า อยู่ นิ่ง ๆ ใช้ชีวิตของเราไปเรื่อย ๆ คือถ้าเจอคนที่คุยได้เราก็คุย อะไรแบบนี้หรือเปล่า?